Ci tenevo molto a farti una domanda. Volevo chiederti, se ti va, di parlarmi di iniziative locali che proteggono il verde in città.
Uh, sì, certo, è un argomento molto attuale e per fortuna ci sono diverse iniziative locali, e anche nazionali, <clears throat> anzi credo che tutto parta dall'Unione Europea, eh, che promuove tramite l'agenda 2030 e mette a disposizione dei fondi per far sì che nascano questi progetti.
Mh. Ah, ho sentito ma, mhmm, hai un progetto o un'iniziativa locale che hai visto funzionare bene?
Allora sì, io abito in una grande città e il verde pubblico finalmente è tornato, ehm, primario mh. E tra i progetti principali di riforestazione urbana c'è questo che si chiama questa iniziativa che si chiama Forestami
Mh. Che bello. Ah.
ehm, che si concentra sulla piantumazione di nuovi di di milio addirittura parlano di milioni di nuovi alberi. <chuckles> Mi sembra un po' esagerato, però vedo proprio che c'è questo costante lavoro di nelle aree urbane, di piantumazione. Arrivano questi questi nuovi alberi, ehm, che vengono appunto r ripiantati e il fine ultimo è quello ovviamente di migliorare la qualità dell'aria, ehm, ridurre l'inquinamento e anche un po' combattere quello che è il cambiamento climatico.
Ah sono tanti eh, sì, sì. Mh. Chiaro, quindi mi sembra di capire che, ehm, pianteranno piantumano, come tu mi stavi raccontando, questi nuovi alberi. Ma a quelli già esistenti che cosa succede? Tu lo sai?
Eh, eh, ahimè purtroppo, come vedo nuovi alberi piantati, ne vedo altrettanti abbattuti, ehm, e purtroppo mi ricordo che qualche estate fa c'è stata proprio una violentissima tempesta che ha decimato, ehm, gli alberi di diversi di diversi quartieri tra cui il mio, no, è stato terribile.
Mh. Oh però. Mh. Quindi mi sembra di c sì.
Mh. In altri casi li li buttano giù, li tagliano, perché comunque si ammalano, sono pericolosi, perché le radici no non crescono, non trovano
Ecco sì, eh. È proprio quello che ti stavo per chiedere, poi un albero quando diventa molto grosso, in una situazione urbana, è chiaro che comincia a fare insorgere delle problematiche. Ehm, secondo te chi è che mette in piedi questi progetti? Chi è? Il comune, associazione o o son richieste direttamente dai cittadini? Sai un po' come funziona?
Mh. Allora, sicuramente il comune si muove, fa proprio un un ufficio che che si occupa di verde pubblico. Ehm, però ci sono anche tante associazioni che proprio, ehm, nascono grazie anche al finanziamento che arriva dall'Unione Europea.
Mh-mh. Ah sì, quello che mi dicevi prima, interessante.
Sì, sì, adesso non riesco a farti dei degli esempi nello specifico, ehm, però ci sono appunto tante iniziative. Ehm, senza dimenticare invece, ehm, attività di volontariato che nascono proprio dai dai cittadini stessi e dalle comunità, ehm, dai quartieri.
Mh. Beh, questo è molto è molto bello da parte quando c'è l'interesse dei cittadini alla cura del proprio quartiere è sicuramente una soluzione ehm, una situazione molto positiva, ehm
Sì, perché ho visto proprio sono nate delle associazioni di volontariato, dei comitati di quartiere, ehm, dall'esigenza di, ehm, r ri rivalorizzare, ehm, alcune aree verdi abbandonate, degradate. Ehm, per cui sì, sì, no, alcuni cittadini hanno iniziato proprio a ad adottare queste aree verdi come se fossero loro, perché di fatto s s sono dei cittadini le aree verdi
Mh-mh. Dai. Mh. Beh, è esatto.
e, ehm, dove vedevano che mancava la cura, c'era l'abbandono, degrado e diventavano poi delle discariche, eh, a cielo aperto alcune alcuni posti. E così i cittadini hanno iniziato ad organizzarsi, a pulirle. Ehm, qualcuno che magari aveva delle capacità di di falegnameria, aveva, mhmm, appunto la la possibilità, ha iniziato magari a costruire, ehm, dei piccoli luoghi dove poter da poter frequentare
Mh-mh.
ehm, mi ricordo proprio durante il covid che sono nate anche queste esigenze, no, di di di spazi pubblici all'aperto
Verissimo, sì, mi ricordo.
ehm, dopodiché poi, non lo so, mhmm, hanno chiesto il permesso probabilmente per poter u ufficialmente occupare quello che diventa <chuckles> suo questa è un'occupazione vera e propria, eh, di suolo pubblico, quindi dopo un po' anche se tu l l ehm, te ne appropri e e lo migliori però ci vogliono dei permessi ufficiali.
<chuckles> Chiaramente, ecco. Ma, mhmm, secondo te, che siano i cittadini, il comune, qualche associazione o la regione stessa, che intraprendono queste iniziative, prima di arrivare alla conclusione, <tsk> quali sono, a tuo avviso, gli ostacoli più comuni? La mancanza di fondi, la troppa burocrazia, l il costo della manutenzione. Ecco, secondo te quali possono essere gli intoppi che si possono incontrare?
Mh. Eh, è un mix di queste cose, sicuramente. Uhm, a livello burocratico, sì. uno, mhmm, e effettivamente deve eh, c cade poi, dentro queste difficoltà, nel mome
Mh. Eh, l'Italia è famosa per la burocrazia, eh, ecco se vogliamo dirla <chuckles>
Assolutamente, eh, purtroppo sì, ehm, mancanza di fondi, eh, certo. Anche questo purtroppo è un problema comune, ehm, che riguarda di diversi ambiti, da dalla scuola, dalla sanità, eh-eh, ovviamente il verde pubblico viene poi dopo, anche se poi dopo, se ci pensi, sono interconnesse, eh, queste questi ambiti, perché più verde fa bene ai cittadini, fa bene anche alla salute e anche le scuole dovrebbero essere dotate di di più spazi, ehm, verdi. Eh, però ovviamente poi c'è un problema di manutenzione che ricade ovviamente, eh, sul comune, ehm, spesso mancano proprio i fondi, pe perché il verde pubblico comunque ha un costo, ehm, la l'erba alta può nascondere dei pericoli e ognuno poi la vede a modo suo, no. Ehm, gli alberi son pericolosi se non sono potati e ci sono anche cittadini che temono non so, penso ai parchi pubblici in città che devono re sono recintati volutamente e chiusi la sera. <clears throat> Eh sì.
Eh, sì. Verissimo. Eh, chiaro. Mh, mh. Ah, addirittura. E senti, ma, mhmm, non so se ti è mai capitato. Hai incontrato magari persone che, parlando fra, uhm, abitanti dello stesso quartiere, no, sì, magari, uhm, riferiscono che vorrebbero più verde, che vorrebbero più aiuole, che vorrebbero il parco tenuto meglio, che vorrebbero delle nuove zone verdi, però poi quando il comune si adopera per fare tutti questi lavori, chiaramente, per recuperare i soldi per poter, uhm, ehm, eseguire le manutenzioni regolarmente, chiaramente dovrà alzare un pochino le tasse comunali. Eh, ti è mai capitato di trovare che le stesse persone che volevano il verde dopo si sono lamentate per l'aumento di questi costi?
Allora, il fatto è che, ehm, non riesci a misurare direttamente, no. Uhm, le le tasse aumentano in continuo, <laughs> quindi non c'è un nesso logico. Ehm, quello che mi viene da pensare, pre esempio, è quando, eh, la la necessità era quella la richiesta era quella di migliorare i mezzi pubblici urbani, ehm, ampliare l'offerta, ehm, e automaticamente però questo, ehm, ha avuto una ripercussione sul costo de del del del biglietto, ecco, questo è è stato tangibile. A liv di livello di verde pubblico non riesci subito a a misurare, ehm, dove poi dopo i il comune te la fa pagare sta cosa.
Mh-mh. Verissimo. Chiaramente. Ecco. <laughs> Ma
Però mi viene da pensare che gli stessi cittadini, no, abbiano, mhmm, <tsk> ehm, no non la pensino tutti allo stesso modo, innanzitutto. Perché, chi è che vuole il verde pubblico? Chi ha bambini, i giovani.
Mh-mh. Certo.
Mh, però poi la maggior parte di di di famiglie che sono lavoratori, ehm, vedono l'aspetto pratico e e invece chiedono la necessità di parcheggi, pre esempio a scapito del verde pubblico.
Ah, sì, mh.
Eh è difficile metter d'accordo tutti. <chuckles>
Son d'accordissimo, guarda. Ma senti, tu mi hai detto che vivi in una grande città. Ecco, ma nel tuo quartiere c'è abbastanza verde? Esistono dei parchi e, se sì, tu li frequenti oppure li vedi solo passeggiando, passando davanti coi mezzi?
Allora, il mio quartiere era uno dei quartieri più verdi di tutta la città.
Ah, però.
Aveva delle zone davvero boschive, ehm, con una, anche biodiversità al loro interno, anche dal punto di vista della fauna, non solo della flora. Sì, ehm, davvero una realtà unica, ehm, in un panorama cittadino, metropolitano, e con anche coltivazioni, campi, cascine, allevamenti, davvero difficile, no, pensare a questa realtà, però soprattutto a livello di di verde, c'erano davvero dei boschi.
Ah, però. Oh, bene.
Ehm, purtroppo, mhmm, in tempi recenti, eh, per migliorare la la rete metropolitana e il quartiere, la città, è stato sacrificato un bel po' di terreno, quindi il consumo il consumo del territorio è stato, a mio avviso, anche eccessivo, perché si è esagerato, eh, con determinate opere. Potevano essere fatte meglio, sottoterra, ehm, un po' più piccole, un po' più discrete
Che peccato. Mh. Senza dubbio.
e invece, s-sì.
Ecco, e tu, uhm, tu frequenti questi posti, questi luoghi in cui magari c'è del verde o della natura o, co come hai detto tu, anche della fauna, o normalmente non ti piace frequentare i posti verdi della tua città?
No, no, assolutamente, li frequento, e, ehm, mi piace molto vivere all'aria aperta, mi piace far dei giri in bicicletta, li frequenta anche mio figlio, mio marito, ma tu tutto cioè, diciamo che chi ha scelto di venire a vivere in questo quartiere l'ha scelto non per i servizi, ma principalmente proprio per il tipo di paesaggio e per la grande presenza di verde, che però è stata, mhmm, ehm, decimata, ehm, è stata sacrificata proprio negli ultimi 10 anni, un po' come la canzone di Celentano, no: "Là dove c'era il verde ora c'è una città", e no, ma proprio così eh, questa questa città è
Ah, o Mh-mh.
ehm, si trasforma velocemente.
Ecco, ehm, ma, uhm Okay, perfetto, ma, ehm, chiaramente come l'hai notato tu l'avranno notato anche i tuoi cont concittadini e, che tu sappia, qualcuno ha proposto delle iniziative? Ha sollecitato il comune? Ha chiesto un cambio di direzione o purtroppo hanno scelto di andare nella direzione che non sarà quella del verde, ma quella dell'industrializzazione, e si prosegue su quella strada?
Eh, guarda stiamo aspettando, uhm, ovviamente nel momento in cui, ehm, era stato prospettato questo cambio, ehm, questa trasformazione del quartiere è s è nata un'associazione e quindi sono state riunite quelle che erano le idee, le esigenze, un po' di tutti e, uhm, il comune aveva ha promesso di, uhm, reimpiantare tanti alberi quanti ne erano stati, uhm, tolti se non addirittura di più.
Mh. Molto bene.
Okay, ora stiamo aspettando. Mhmm, comunque di fatto già adesso sia son 10 anni che, uhm, praticamente, <chuckles> eh, ehm, gli alberi non ci sono più quindi, ehm, se vogliamo quantificare in ossigeno <chuckles> in meno <chuckles> di cui abbiamo avuto a disposizione, eh, sarebbe bello no, fare un ragionamento di questo tipo, per 10 anni
Okay. Eh sì, esatto, e tu che hai visto questa differenza dal prima a oggi, oltre che a livello di ossigeno, a livello di temperatura hai notato la differenza? Cioè, la mia domanda è: è vero che se ci sono più alberi in città, fa meno caldo d'estate?
Eh, uhm È assolutamente vero e il mio quartiere, proprio perché è caratterizzato da questa grande presenza di di di d verde, ehm, verde pubblico, ehm, anche privato eh, noto proprio che ci sia una differenza ancora adesso per fortuna, ehm, di, mhmm, una media di 3/4 gradi in meno ri rispetto al centro città, soprattutto rispetto a certi quartieri che sono particolarmente cementificati.
Mh. Oh, però. Sì.
No, no, è perce è percepibile guarda, io <chuckles> quando parto in bicicletta, vado verso il centro, incomincio a a spogliarmi proprio <chuckles> e noto che i in centro si va ancora in infradito e camicetta, mentre qua si si mette proprio la giacca. <chuckles>
<chuckles> Eh e e ecco, insomma c'è una bella differenza e quindi è vero quello che si dice che, ehm, gli alberi portano delle temperature decisamente più basse. Vabbè, questo potrebbe essere un buono spunto per il tuo quartiere, per spingere su l'amministrazione comunale, per accelerare un pochino questi progetti. Molto bene, allora io sono molto contento. Abbiam fatto una piacevole chiacchierata. Mi hai dato degli spunti molto interessanti, ehm, quindi ti ringrazio, spero di riuscire di nuovo a parlare con te prossimamente. Grazie, a presto.
Certo. Guarda, il piacere è stato mio, spero di essere stata chiara e di avere un po' esplorato questa che è la mia realtà. Grazie mille e a presto.